अ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अभी हाल में ही मैंने जॉइन किया हुआ है, मुझे आराम मुझे करीबन 2 महीने हुए होंगे और अ, मैंने अ, आप कह सकते हैं कि सेल्स की नौकरी जो होती है अ, आप न आपको पता होगा कि सेल्स की जो जॉब है मैंने जॉइन की हुई है और वहाँ पे मुझे रियल एस्टेट में अ, अपने प्लॉट्स वगैरह ये सारी चीजें सेल करनी पड़ती है। अब होता ये है कि वहाँ पे जो है टार्गेट्स हमको दिए जाते हैं, कि आपको 1 महीने में 6 से 8 सेल करनी ही करनी है। अब अ, होता ये है कि अ, कई बार कोशिश करने के बाद भी अ, लोगों के साथ मीटिंग नहीं हो पाती है, बात नहीं हो पाती है, अब होता ये है कि मैं दिन भर सुबह 10 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ, उसके बाद भी जब मेरी सेल नहीं हो पाती है, तो रात में मुझे बहुत टेंशन होती है, अब टेंशन मुझे कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि मैं रात में बैठा रहता हूँ, मतलब आप क स घर आता हूँ मैं करीबन मुझे आते-आते घर 9 बज जाते हैं, फिर मैं 1 घंटा खाना खाता 1 घंटा मुझे फ्रेश होने में, खाना खाने में लगता है। उसके बाद जब मैं बैठता हूँ, अ, सोने के लिए मेरी जब इच्छा होती है कि चलिए अब ठीक है, मैं सो जाऊँ क्योंकि अगले दिन मुझे फिर वापस से ऑफ़िस जाना है। तो एक टेंशन मेरे मन में हमेशा बनी रहती है, तो जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, तो उस टाइम पे होता ये है कि कम से कम मैं अ, 1 घंटा 2 घंटा और मुझे कभी-कभी रात के 2 भी बज जाते हैं। और मैं सोचता रहता हूँ कि ये मेरा सेल्स का टारगेट नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, आगे मेरे फ़्यूचर में क्या होगा? क्योंकि अ, ये मेरी शायद तक दूसरी या तीसरी नौकरी ही है और अ अ, प्राइवेट नौकरी के होने के कारण मुझे बहुत एक असमंजस बनी रहती है कि अगर ये नहीं हुआ तो आगे जाके मैं जीवन में क्या करूँगा और मैं घर कैसे चलाऊँगा? और सारी चीज़ें कैसे होंगी, खर्चे कैसे होंगे? तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ऐसा टेंशन बना रहता है, हमेशा चिंता बनी रहती है। और उम, अ, मेरा विवाह भी हो चुका है तो पत्नी भी हैं साथ में तो कहीं न कहीं एक चिंता बनी रहती है प के अगर अ, नौकरी अगर मैंने सही से नहीं की तो मैं प प जो मेरी अ, वाइफ है उनको क्या खिलाऊँगा, पिलाऊँगा और कैसे रखूँगा। और आगे हमको जाके अ, थोड़ा-सा अ, बाल बच्चों के बारे में भी सोचना है तो वो जो कमी है वो हम पै कैसे पूरी कर पाएँगे? तो उसकी चिंता मुझे बहुत सताती है और रात में बिल्कुल मैं सो नहीं पाता हूँ औ और हमेशा कुछ ना कुछ विचार मेरे मन में दौड़ते ही रहते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा? तो इस वजह से मैं बहुत चिंता में रहता हूँ।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
जी, देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत और जितना मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ, आप जैसे आपने बताया कि आप सेल्स में काम कर रहे हो, तो कभी भी स स सेल्स को लेके कि सेल कितना हुआ, कितना नहीं हुआ उसको लेके आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये समस्या आपको कब से है? और क्या ये हर रात मतलब होती है या कभी-कभी किसी दिन, किसी खास दिन होती है कि हर दिन आपको होती है दिक्कत?
हाँ जी। हुँ। हाँ जी। हुँ। अब मुझे तो अब अ, मैंने जैसा आपको बताया कि अब मैं नौकरी में हूँ, तो क्या होता है कि अ, मेरे ऊपर अब मैं तो छोटे पोस्ट पे हूँ, तो अब मेरे ऊपर मैनेजर रहते हैं। तो अब क्या होता है कि मैं सुबह जब डेली ऑफ़िस जाता हूँ ना, तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि आपने कितनी सेल करी या आपने आज कितना काम किया और आप आज क्या करने वाले हो? तो अब वो सारी जो चिंता है ना, मैं रात तक मैं बैठा रहता हूँ ऑफ़िस में तो मैं चिंता ही में बैठा रहता हूँ। तो जब ये काम नहीं हो पाता है ना, तो कहीं न कहीं एक मेरे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये काम नहीं हो पाया। तो अ, अब मैं जब ये सारी टेंशन लेके, चिंता लेके जब मैं घर आता हूँ, तो वो मेरे मन में डेली रोज़ का अब ये हो गया है कि जब से मैंने ये नौकरी जॉइन करी है अ, रियल एस्टेट की और अ, तो 2 महीने से मेरे साथ रोज़ाना ऐसा हो रहा है कि हर रात में मुझे ये टेंशन होती है और मैं 2-2 3-3 घंटे तक बैठा ही रहता हूँ, सोचता ही रहता हूँ। और ये अ अ, मतलब अ, बहुत टाइम ब मतलब मैंने कई बार कोशिश भी करी लेकिन अ, कि चिंता ना हो न जल्दी नींद भी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता है कभी।
जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी, देखिए आप घबराइए मत और मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगा और जैसे आपने बताया कि आपको ज़्यादातर चिंता काम को लेके होती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी आपको दिमाग में जो विचार आते हैं काम को लेके, क्या ये काम को लेके होते हैं या किसी और चीज़ को लेके? जैसे रिश्ते को लेके या जो आपका आने वाला भविष्य है उसको लेके या जो भी आपके भौतिक जो भी चीज़ें चल रही है उसको लेके या कुछ और?
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हाँ, मतलब अ, आप कह सकते हैं कि काम को लेके ही सबसे ज़्यादा चिंता बनी रहती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब जो मेरी दिनचर्या है उसमें तो मेरा काम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। और अब मैं इसमें एक चीज़ और अ, कहना चाहूँगा कि रिश्ते जो हैं वो अब जब तक मैं काम कर रहा हूँ तो उससे मेरी अ, तनख्वाह आ रही है और तनख्वाह से जो मेरे रिश्ते हैं वो बरकरार हैं मैं सारी चीज़ें पूरी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी पत्नी भी है, मेरी अ, शादी हुई है पिछले 1-2 साल में। तो नया-नया विवाह है, तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर हैं तो अ, कहीं न कहीं चिंता बनी रहती है और आने वाला जो भविष्य है उसकी सबसे ज़्यादा मुझे चिंता रहती है। कि अब कि अगर आज ये नहीं कर पाया मैं तो आगे जाके फिर क्या होगा? तो इस बात की सबसे ज्यादा मुझे चिंता होती है और सोने के पहले तो ये स सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती ही रहती है, कि भविष्य में क्या होगा, काम का क्या होगा, रिश्ते कैसे निभा पाऊँगा?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
हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अ, अब सोने की जो मेरी आदत है, वो तो अब, ना के बराबर ही हो गई है। क्योंकि अ अ, मुझे तो कम से कम 7-8 घंटे की नींद चाहिए, मैं दिन भर काम करके आता हूँ, रात में एक रात ही हो जाती है, मतलब पूरी दिन निकल जाता है, मेरे पास तो समय ही नहीं बचता है। तो सोने के लिए मुझे एक समय चाहिए होता है, जो मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ जो मेरा उठने का समय है, वो बहुत जल्दी है। सुबह मैं 6-7 बजे करीब उठ जाता हूँ, मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना रहता है, तो उसका जो अ, आप कह सकते हैं, चिंता है, वो हमेशा बनी रहती है कि ऑफ़िस जल्दी जाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह अ, जितना हो सके, जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ और समय पे ऑफ़िस पहुँचने की कोशिश करता हूँ और अ, ब मैं थोड़ा बहुत मतलब रात में अब जब चिंता में रहता हूँ, तो बैठा रहता हूँ। तो अकेला अ, मतलब कई पत्नी जी सो जाती हैं, तो मैं अकेला बैठा रहता हूँ, तो उस क मोबाइल भी मैं बहुत चलाता हूँ। अ, स्क्रीन टाइम मेरा ज़्यादा रहता है, ऑफ़िस में भी मोबाइल चलाता रहता हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आँखों में भी मेरी प्रभाव पड़ता है और अ अ, बेडरूम का माहौल थोड़ा-सा, आप कह सकते हैं, शांत ही रहता है, क्योंकि अ, मैं तो अब लेट ही आता हूँ घर। मुझे बहुत समय हो जाता है, तो पत्नी जी तो मुझे खाना खिलाती हैं और वे भी बहुत थक जाती हैं, तो वो सो जाती हैं। अब मैं रात में अकेला बैठा रहता हूँ, तो अ, थोड़ा-सा, ऐसा आप कह सकते हैं, एक सूना माहौल रहता है, जो बेडरूम का है, तो वो थोड़ा-सा सूना बना रहता है।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
हुँ। हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया था मतलब कोशिश करी थी कि उनके पास गया था थोड़ा-सा उनको बताया था कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी समस्याएँ हो रही है। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दीं थीं लेकिन अ, मेरा अ, थोड़ा-सा ऐसा था कि मैंने कुछ टाइम तक 15-20 दिन तक दवाई खाई थी लेकिन वो दवाई के खाने से क्या हो रहा था कि दवाई के कारण मुझे नींद आ रही थी मुझे मतलब खुद से नींद नहीं आ पा रही थी दवाई के कारण ही मुझे मतलब नींद आती थी। तो कहीं न कहीं अ, ये थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लगता था कि मैं दवाई लेता हूँ तो ही मुझे नींद आती है तो एक अ, मानसिकता बन गई थी कि अगर मैं दवाई नहीं लूँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी।
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। अ, देखिए आप घबराइए मत, आपकी दिक्कत जितना सुन पा रहा हूँ उससे आपको ये दिक्कत है कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे तनाव ले रहे हैं और देखिए मैं आपको कुछ सलाह देने जा रहा हूँ, जो आपकी ज़रूर मदद करेगा। देखिए, आप क्या करिए ना कि आप ना एक सामान्य नींद स्वस्था बनाइए जैसे कि एक टाइम बनाइए कि हाँ, इस समय मुझे सोना है और ना उस सोने की प्रक्रिया को बहुत साफ़ रखिए। जैसे कि कभी-कभी कुछ लोग सोते हैं, तो बीच में उठ जाते हैं या उनको कोई दिक्कत होती है उस वज़ह से उठ जाते हैं। और कोशिश करिए जिस रूम में आप सोते हैं, वो रूम काफ़ी शांत हो और जैसे अगर आपको नींद नहीं आती, तो आप कोशिश किया कि अँधेरे में सोइए। और ना जैसे आपने बताया कि आपको फ़ोन चलाने की आदत लगी है रात में, तो आप कोशिश किया करे कि सोने से 1-2 घंटे पहले आप फ़ोन रख दीजिए। थोड़ा मुश्किल होगा आपको स्टार्टिंग में इसको शुरू करना, इसको अपने जीवन में लाना, तो थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आप कोशिश करिए ति हो सकता है कि आपकी बहुत ही मदद करे। और जैसे कुछ शारीरिक
हुँ। हाँ जी। हुँ। हुँ। हाँ जी। हुँ। जी। समझ सकता हूँ।
चीज़ें भी आप कर सकते हैं जैसे धीमे-धीमे साँस लेके स पहले सोने से पहले आप आधे घंटे पहले थोड़ा व्यायाम करिए, जिसमें धीमे साँस लेना, धीमे साँस छोड़ना हो सकता है। हल्की-फुल्की आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ स आसान तरीके सोने के कुछ स्ट्रेचिंग होती है इसको आप करेंगे तो हो सकता है कि बहुत उपयोग करें। और ना एक आव आरामदायक रूटीन बनाइए कि हाँ, मुझे इस समय सोना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी में दिक्कतें आती रहती हैं कुछ टाइम बाद हट जाएँगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आज को अगर आप टेंशन ले लेंगे, तो आप कल को हो सकता है, आपको बहुत दिक्कत हो। और देखिए अ, जैसे होता है ना कि, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। तो आप ना एक मानसिक तौर पे एक सीमाएँ तय करिए। जैसे जो भी आपको दिक्कत हो रही है, जो भी आपके दिमाग में चल रही है, जो भी विचार आ रहा है उसको आप लिखिए कहीं न तो कहीं। और ना जैसे होता है ना कि कभी-कभी दिनभर में कोई एक समय होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हो सकता है, जैसे आप सेल्स में हैं, तो उसमें हो सकता है सेलिंग में आपको कोई दिक्कत हो रही हो। तो एक हो सकता है कभी-कभी सेल का टाइम चेंज हो गया हो या जिस समय पे आपने सोचा होगा कि उस समय मैं सेल कर दूँगा, उस समय नहीं हो रही हो चीज़ें। तो उस समय से समय समय लिखिए कि चिंता का समय क्या है? किस से आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। और ना सोचा सोचिए कि हाँ, आप क्या सोचते हैं, कैसे आपको चिंता हो रही है? उसको लिखिए, उसपे ना थोड़ा आप ध्यान दीजिए।
हाँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ।
और जो भी आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी प्रभावित होता है, जिसे आप बोलें, तो परेशान या आपका दिमाग सही से काम नहीं करता ना, उसपे ध्यान दीजिए, और ना, इसपे चर्चा करिए। जैसे, जो भी आपके बहुत क्लोज़ में हो, जो भी आपका परिवार का हिस्सा, दोस्त या जो भी हो, उससे बात करके, घबराहट अगर आपको होती है बहुत ज़्यादा, तो उसपे ना मदद आपको मिलेगी। जैसे आपने बताया कि कभी-कभी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो किसी ऐसे से बात करें, जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, तो आपको बहुत राहत मिलेगी इसपे।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। अ, जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मुझे आपकी जो एडवाइस है, बिल्कुल, बहुत अ, अच्छी लगी है और मैं कहीं न कहीं इसको अपनी व्यक्तिगत जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा और आपने जैसा मुझे बताया है, मैं बिल्कुल वैसा कोशिश करूँगा कि कहीं न कहीं अ, जो ये मेरी नींद की समस्या है, उससे पूर्णतः मुझे राहत मिल सके।
जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बात बताई, वो आपकी ज़रूर मदद करे। और देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे आप स को सलाह देके बहुत खुशी हुई और आपकी मदद करके बहुत हुआ मैं और आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, तो आप मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।
जी।